Erzähle mal bitte von einem Misserfolg, der dich aber irgendwie trotzdem weitergebracht hat.
Ja, also wenn ich so drüber nachdenke, dann fällt mir auf jeden Fall ein: Ich wollte tatsächlich, ähm 'ne Zeit lang also also ich woll ich wollte 'ne Ausbildung anfangen tatsächlich zum zum Busfahrer und, ähm habe mich dann da beworben und die hätten dann auch quasi den Führerschein und alles bezahlt. Also ich war total, ja ich war total glücklich, ne? Also ich dachte: „Boah cool, dann au habe ich auch gleich meinen Autoführerschein und dann auch direkt 'n Job und so und bla, bla, bla“.
Mhm.
Und, ähm dann dann dann hat sich aber tatsächlich herausgestellt also irgendwie, ich war dann da zum zum Probearbeiten und so und ich war eigentlich auch sehr zuversichtlich und, ähm, bin dann da hingegangen, ganz normal, und irgendwie dann Äh, d dieses Probearbeiten sollte so eine eine Woche gehen, also von von Montag bis Freitag. Aber dann haben die mich schon paar Tage vorher ins Büro gerufen und haben gesagt: „Ja ey, ne, das passt nicht, irgendwie bist du so gar nicht motiviert“ und so, obwohl ich das ich habe das gar nicht verstanden. Also das hat mich auch so 'n bisschen genervt natürlich, weil ich habe wirklich versucht, Interesse zu zeigen und habe auch, äh, s so Fragen gestellt und, äh, natürlich war ich auch nicht am Handy und habe auch wirklich versucht, ähm, ja, interessiert zuzuhören und deswegen habe ich das gar nicht so wirklich verstanden. Hat mich natürlich mega genervt, eben auch, weil ich mir dachte: „Okay, boah cool, die bezahlen mir meinen Führerschein“ und so.
Okay. Mhm. Ja, das also
Aber jetzt im Ja?
glaube ich auf jeden Fall, ne? Also wenn du schon mal so anfängst und mir sagst: „Ey, du d du dachtest, sie bezahlen deinen Führerschein und willst 'n gängigen Job haben“ und du du warst da sehr, ich sage mal, vertraut und war auch du warst auch höchstwahrscheinlich sehr zuversichtlich und hast dir einige Zukunftspläne darin gemacht, dann war das höchstwahrscheinlich Enttäuschung pur, als sie dann eventuell meinten: „Du bist eventuell demotiviert,“ auch wenn dir das gar nicht selber so rüberkam. Aber was genau also wo bist du dann stehen geblieben? Erzähl ruhig weiter.
Ja, also wie gesagt, ich war dann halt sehr, ja, irgendwo enttäuscht und war sehr genervt da drüber, ähm das hielt aber gar nicht mal so lange an tatsächlich, weil irgendwann, ähm, kam's dann in den Raum, okay i ich habe mich dazu entschieden beziehungsweise mein mein Freund hat vorgeschlagen, dass ich, äh, von von der Stadt, wo ich lebe, wegziehen sollte und, ähm
Mhm.
ich habe dem dann dann zugestimmt. Wir haben Pläne gemacht, wohin, wie dies und das und so weiter und so fort. Und das wäre ja im Endeffekt dann tatsächlich gar nicht möglich gewesen, hätten die mich jetzt angenommen, und hätte ich da diese Ausbildung angefangen, dann hätte ich noch, 3 Jahre lang, äh, hierbleiben müssen und wir hätten noch 3 Jahre lang eine Fernbeziehung führen müssen. Und das, äh, wäre auf jeden Fall sehr blöd gewesen. Also ich finde, das war auf jeden Fall dann irgendwie dann halt der Misserfolg, der mich dann irgendwie doch weitergebracht hat.
100 %, ne? Also, wenn du mir sagst, du hättest dr weiterhin 3 Jahre Fernbeziehung durchmachen müssten und dein Freund auch, also viele Paare halten das ja gar nicht so aus, ne? Also, sei es wegen dem Geld oder auch wegen der Geduld, ne? Oder halt auch einfach weil wegen der körperlichen Nähe, weil so was daran mangelt. Und, vor allem wenn dann beide Partner in der, ich sage mal, beide 'n Beruf haben und dann trotzdem in 'ner Beziehung sind, also ich gehe davon aus, ihr wohnt echt weit weg voneinander, das w hätte euch bestimmt echt stark belastet, oder?
Mhm. 100 %, auf jeden Fall. Also grade auch dieser Aspekt, wenn dann beide, äh, ja 'n Beruf ausüben und beide haben vielleicht gar nicht mal so viel Zeit, weil ja, zum Beispiel, einer muss am Wochenende arbeiten, der andere hätte frei, aber dann funktioniert's halt trotzdem nicht und dann aber auch dw ich weiß nicht, zum Beispiel immer immer so die gleiche Zeit freizuhaben, kann man natürlich nicht immer vereinbaren, leider, ne?
Mhm. Genau das, ne? Also, es ist nicht immer wahrscheinlich, dass man immer zur gleichen Zeit frei hat, Zeit hat oder in irgendeiner Weise, ja, einfach mal 'ne Ausnahme machen kann, ne? Weil die Chefe sind ja heutzutage etwas strenger, würde ich auch behaupten. Und ja, ich sage so, wie's ist, das ist auf jeden Fall 'ne echt gute Möglichkeit, die du dir da auf jeden Fall gefunden hast mit dem Umziehen und so. Und, ich denke, weißt du, wenn dieses KVG Ding wirklich dein Ding war oder dieses Busfahrer-Ding, dann, äh, könntest du's ja in der neuen Stadt noch mal probieren, oder?
Ja, also, ich weiß nicht. Ich bin jetzt tatsächlich nicht mehr so 'n Fan davon. Das war irgendwie auch so 'n kleine kleinen kleines Verzweiflungsding irgendwie, weil ich nicht so wirklich wusste, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und ich habe das einfach so auf auf eBay Kleinanzeigen gefunden und dachte: „Okay, ich bewerbe mich da“ oder auf Indeed, keine Ahnung, dachte: „Okay, ich bewerbe mich da mal.“ Und dann habe ich mir das aber auch so 'n bisschen schön geredet, war so: „Boah, irgendwie ist sehr cool, einfach ganzen Tag durch die Gegend fahren und vor allem bezahlen die mir meinen Führerschein.“ Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, heutzutage würde ich mich jetzt nicht noch mal unbedingt dafür bewerben.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ich da so glücklich geworden wäre. Also ich würde dann doch lieber eher in 'ne andere Rich Richtung gehen.
Das verstehe ich auf jeden Fall. Also, vor allem dieser Job ist ja auch nicht für jedermann, ne? Also Busfahrer ist bestimmt echt anstrengend, du musst manchmal früh raus, manchmal spät. Ich weiß gar nicht, wie flexibel das ist, aber das wäre ja höchstwahrscheinlich Vollzeit gewesen. Und Vollzeit dauerhaft mit so so fremden Menschen und so also kann ja sein, dass dass es was für dich ist, aber wenn man zum Beispiel introvertiert ist, dann geht das ja gar nicht.
Ja, also ich ich bin introvertiert, aber das hätte ich jetzt nicht so als Problem gesehen, weil ich muss da ja jetzt nicht wirklich mit irgendjemanden wirklich reden vielleicht eher so in den seltensten Fällen. Aber meistens steigen da ja wirklich nur Leute ein, kaufen 'ne Fahrkarte, zeigen 'ne Fahrkarte vor und das war's. Also ich glaube, das wäre gar nicht mal so das Problem gewesen, aber der Job an sich hätte mir, glaube ich, auf Dauer nicht Spaß gemacht.
Eben das, also hätte dir keine Spaß gemacht. Und was sind so deine neuen Zukunftspläne? Also, es war jetzt dieser Misserfolg und das Umziehen. Aber sagen wir, du bist umgezogen in die andere Stadt. Was was möchtest du dann machen?
Ja, auf jeden Fall würde ich gerne in einer Tierarztpraxis arbeiten als tiermedizinische Fachangestellte, weil das war schon immer so 'n bisschen, ja, mein kleiner s wu Traumberuf auf jeden Fall ne? Also, ich habe mal 'n Praktikum gemacht, tatsächlich beim Tierarzt. Das hat mir sehr stark gefallen. Also, ich habe auch schon andere Bereiche ausprobiert. Ähm, ich wollte tatsächlich auch 'ne ganz, ganz lange Zeit im im Tierheim arbeiten. Problem an der Sache ist nur leider, dass man da sehr sehr schlecht verdient. Also, das ist jetzt nichts, was man wirklich Vollzeit ausüben könnte, ähm. Wenn man dann doch im Tierheim irgendwie aushelfen möchte oder so, dann vielleicht dann doch lieber so freiwillig oder so. Also, äh, auf auf Dauer für 'n gutes Leben reicht's da leider nicht. Da ist man beim beim Tierarzt schon 'n bisschen besser aufgehoben. Ähm, muss man ja auch leider mal so 'n bisschen realistisch bleiben.
Mhm. Ja. Mhm, weil manchmal dreht sich ja die Welt auch um Geld, ne?
Und genau, also, ich finde, man muss immer so 'n so 'n guten Mittelpunkt finden, ne? Also, wenn dir der Spaß der t äh, der Spaß der Job total Spaß macht, aber wenn sobald du nach Hause kommst, äh, musst du jeden Pfennig umdrehen, weil du nicht weißt, wie du l überleben sollst, und kannst dir auch nie irgendwas gönnen und kannst nie, ich weiß nicht, vielleicht mal in 'ne in 'ne größere Wohnung ziehen oder so, wenn man Bock drauf hat, oder 'n Haus kaufen oder, ne, halt solche Sachen, die man irgendwann im Leben vielleicht mal vorhat. Und das ist halt sehr sehr schwierig dann. Also dann dann sollte man auf jeden Fall 'ne goldene Mitte finden mit 'nem Job, der einem Spaß macht, der aber auch dann genug Geld reinbringt.
Mhm. Genau das ist die Sache. Also wie du bereits erwähnt hast, wenn dieses Gehalt wirklich nur so eine Art Hungerslohn ist, um über den Monat hinweg mal die Miete zu zahlen und den Strom und das Internet und vielleicht das Essen und Trinken, dann ist es ja nicht wirklich komfortabel, dort zu sein beziehungsweise zu leben, ne? Weil schließlich, ne, um sich auch selber irgendwann mal was zu gönnen, braucht man auch mal Geld für 'n Urlaub oder Geld für 'n 'ne neue Immobilie oder eventuell auch einfach mal, um sich 'n Auto zu holen, gar den Führerschein zu machen. Und wenn das alles nicht in petto ist, dann ist man einfach vielleicht echt am falschen Job.
Genau. 100 % ja und deswegen habe ich für mich so entschieden: „Okay, ich würde gerne in 'ne in 'ne Tierarztpraxis“, weil da ist das Geld ganz in Ordnung und da habe ich auch viel mit Tieren zu tun und das Praktikum, da hat mir sehr gefallen. Und, ähm, ja, habe dann auch gesehen, dass das in der Stadt, wo ich gerne hinziehen möchte, auch so 'n paar Tierarztpraxis gibt, die auf jeden Fall auch Ausbildungen anbieten und das äh wei wäre ja ideal.
Mhm. Also ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück und denke auch, dass du das, also diese sogenannte Herausforderung auf jeden Fall meistern wirst. Also ich denke, du bist auf jeden Fall 'ne gute Kandidatin. Aber
Dankeschön.
so damals gefühlt und wie bist du damit umgegangen, als du diesen Misserfolg erleidet hattest? Also hattest du irgendwie Selbstzweifel oder hattest du irgendwie gar keine Lust mehr auf alles und warst sehr deprimiert? Also erzähl doch mal.
Ja, also ich war schon 'n bisschen deprimiert und 'n bisschen gen also, na ja, was heißt deprimiert? Ich war eigentlich eher sauer, glaube ich. Also ich war schon ich war genervt und sauer, weil ich mir das halt wirklich nicht erklären konnte. Weil ich mir dachte: „Okay, alter, also ich, äh ich ich habe mir schon so 'n bisschen diese Zukunftspläne ausgemalt und dachte: „Boah cool, bald a bald Führerschein, dann bef bestimmt auch irgendwann 'n Auto“ und hier und da und bla, bla, bla. Und, weil ich ja auch wirklich versucht habe, mir die Mühe zu geben: „Okay, ich stelle Fragen und ich zeige Interesse.“ Und ich weiß nicht, ob die das ob mich da einfach irgendjemand nicht mochte oder ob die, äh, mich falsch interpretiert haben, weil ich bin ja nun mal introvertiert und diese Introvertiertheit kann man eben auch mal schnell umwandeln oder oder nicht umwandeln, aber kann man auch mal schnell sehen als: „Okay, die hat keinen Bock.“ Aber dabei bin ich vielleicht einfach nur so 'n bisschen schüchtern.
Mhm. Ja.
Und, ähm, ja, also dann in in dem Moment hat's mich auf jeden Fall total genervt, ne? Und ich war auch so: „Boah, ja, scheiß auf die und so, da ich ver verstehe das nicht und“ Aber dann irgendwann, äh, hat sich das auf jeden Fall auch schnell wieder gelegt.
Genau, das ist das Wichtige, ne? Also, ich verstehe auf jeden Fall, dass du anfangs so warst, so ja, so bestimmt so deprimiert und warst so: „Ey, wa warum und was, ich habe doch alles gut getan und warum haben die nix währenddessen gesagt?“ Also die hätten ja die die sagen ja Demotivation. Die hätten ja mal sagen können: „Ey, zu irgendwie müde oder, hm, hast du irgendwie keine Lust?“ Gab's denn so was in der Art? Also haben die denn versucht, dich so na ja, mehr oder weniger schon darauf zu warnen?
Ne, gar nicht. Also das ist ja auch das Ding. Ich war, ähm, also es gab einen Tag, da musste ich den kompletten Tag im Bus mitfahren und ich weiß nicht, ob das auch der ausschlaggebende Tag war, weil ja, ich weiß nicht, ne, also du musstest halt 8 Stunden in diesem Bus sitzen und da konnte ich halt irgendwann dann auch nicht mehr auf, ja, äh, interessiert tun beziehungsweise nicht auf interessiert tun, aber de der Busfahrer hat ja auch natürlich nicht die ganze Zeit mit mir geredet. Und dann habe ich halt gefragt: „Okay, äh, dürfte ich mir vielleicht meine Kopfhörer aufsetzen und ein bisschen Musik hören, weil ich ich werde durch dieses Busfahren, 8 Stunden Bus fahren halt so 'n bisschen müde grade und das würde ich gerne, äh, hm, halt irgendwie wegmachen und, ähm, ja vermeiden“, genau. Und dann meinte der: „Ja, alles gut, mach ruhig.“ Dann habe ich das getan
Mhm. Vermeiden, ne?
aber ich w war dann halt trotzdem irgendwie so 'n bisschen müde und vielleicht hat man das gesehen, aber ich meine, wem will man das, äh, übel nehmen, ne? Also, als Busfahrer selber, wenn du 8 Stunden da sitzt und du musst dich konzentrieren und fahren, dann wirst du natürlich nicht müde. Aber wenn du da einfach nur da sitzt die ganze Zeit durch irgendwelche Landstraßen fährst und keiner redet mit dir, natürlich wirst du müde, ne? Also ich weiß nicht, ob das der ausschlaggebende Punkt war. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich dann an dem Abend, ähm, 'ne 'ne Nachricht bekommen vom Chef, „ich solle doch am nächsten Tag ins Büro kommen“. Und dann bin ich da hingegangen und, äh, dann wurde mir auch direkt gesagt also, ich wurde nicht mal vom Chef empfangen, das war dann der der Vertreter vom Chef quasi, der meinte dann ja, ähm, m mäßig, ich war zu demotiviert und die haben mir auch gesagt dass meine Kleidung nicht gepasst hätte, dass ich mich nicht angezogen habe wie 'n Busfahrer obwohl ich ganz normale Alltagskleidung an hatte. Ich weiß nicht, ob die erwartet haben von mir, dass ich irgendwie 'n Hemd anziehe oder so, keine Ahnung.
Mhm. Okay, also das ist mir neu, weil also ich kannte jemanden, der hat auch 'ne, äh, ich sage mal Ausbildung zum Busfahrer gemacht. Ja, das war so 'n Kiddo, der auf meine Schule ging und, äh, der wollte auch gerne Busfahrer sein. Ja, und dann jedes Mal, als ich so den Bus genommen habe, s sa sah ich ihn, wie er irgendwie die ganze Zeit den Busfahrer so richtig erstaunt angeguckt hat und mit ihm, hm, vorne saß, ja? Und er hatte da auch irgendwie manchmal nur so 'n schwarzen Pulli und 'ne graue Jeans an. 'N Busfahrer kleidet sich aber auch nicht so. Aber da war's anscheinend kein Problem. Also sind's eventuell doch Unterschiede in den verschiedenen Städten oder was würdest du sagen?
<chuckles> Mhm. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die auch einfach nur irgendwelche Gründe gesucht. Äh, d also, äh, ich habe halt wirklich ganz normale Kleidung getragen, ne, also wirklich einfach nur 'ne Jeans, äh, 'ne Jacke und irgendwie so 'n Oberteil. Also das war halt war halt wirklich nichts Krasses und, äh weil konnte ich mir echt nicht erklären. Also es war halt ganz normale Alltagskleidung und die haben mir eben auch nicht gesagt: „Okay, kannst du dich bitte so oder so anziehen?“ Also die hatten ja auch gar keine Anforderung, weil also kann ich ja verstehen, wenn man sagt: „Okay, sch zieh dich bitte 'n bisschen schicker an oder zumindest zieh 'ne schwarze Hose an und 'n weißes Hemd oder so“. Wäre ja gar kein Problem gewesen, aber da mir das nie gesagt wurde, habe ich auch diesen Punkt überhaupt nicht verstanden. Also, hm, es geht bis heute nicht in mein Kopf rein.
Mhm. Das braucht es auch gar nicht, denn wie du bereits erwähnt hast, meist auch suchen solche Leute irgendwelche, boah, so so, ich ich nenne sie immer schwachen Argumente, ja, um in irgendeiner Weise irgendetwas zu rechtfertigen, ja, aber dabei ist diese Kritik wirklich nur hier rein in ein Ohr und das andere raus, weil das ja im Nachhinein einfach nur, ja, die versuchen das auf Krampf zu rechtfertigen. Aber ich bin mir sicher, du hast das bestimmt großartig gemacht, da Stunden rumzusitzen. <chuckles> Ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses wunderschöne Gespräch und dafür, dass du so aufmerksam, ich sage mal, über alles geredet hast, aber auch zugehört hast. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden.
Mhm. Ja, ja. Ja, fand ich auch auf jeden Fall, hat mega Spaß gemacht und danke, dass du mir so zugehört hast und ja, bis bald.